作れた時。な、ま、長い時間かけて
ああ、ああ、ああ、そうなんですね。うーん。
をうまくプログラムが作れた時とか。あと、この、障害とかあるんですね。その、しんババグバグって言うんですかね。
ええええええ。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
そのシステムにエラーが起きる、不備が起きていることっていう だってある。
いやええええ、あ、そういうの見つけら見つけするんですね。を作りながら。へえ。
そうです、あるんですけど。ま、正直バグが発生した時は、もう、ものすごいやっぱ嫌な気持ちになるんですよ。うわ、みたいな。<chuckles>
うん。 ええ。 あ、そうなんですね、はい。で、やり直し的な感じなんですか？
いや、その直していくみたいな。どっかが
あ、ちょこちょこ直すんだ。ああ、ちょああ、じゃなるほど。そ原因原因究明しつつ、直しつつみたいな。はあ、おお時間かかりますね。そうなんだ。ええ。うんうん。うん。
どこかにおかしい点があるから。ま、直さなきゃそうなんすよ。 うーん。 うん。 そうなんですよ。その、直していかなきゃいけなくて。まあ、正直発生した時はもう、「うわ」という、もう、嫌な気分には
そうなんですね。いや、私、ほんとに、なんか、エンジニアさん尊敬なんですけど。私はエンジニアさんの通訳をやってるんですよ。なので、自分、ほら、全然クリエイティブじゃないので、素晴らしいなっていつも思う。人の言ってることを言うだけじゃないですか、私なんて。だから、ほんとになんかを作り出すっていうのは、素晴らしいなって思います。
はい。 ええ。 ああ。 ありがとうございます。ええ、その翻訳っていうのはあれですか？外国人のエンジニアさん
はあ。 うん。あ、そうなんです。外国の方たちが日本に、あの、駐在に来てるんですけど。日本の会社なんだけど、駐在に来てるんですね。で、その方達についてるんですけど
はい。 はいはいはい。 はい。

料理、人っていう仕事自体がもう楽しかったです。
あっ、そうなんですね。あとはもうちょっとね、なんか、休みとかに目を配っていただけていたらね。で、絶対続いてたんですよね。ああ。あれなんか、昔のんま、昔のままですもんね、その辺がね。
うん。 は、そうですね。<chuckles> はい。いや、そうですね。やっぱそこはね そうですね。なんかもうちょいね、なんか、そこ改善し、されれば全然、今も続けてたんじゃないかなって
うーん。うん。 うんうん。 うんとですね。ふーん、どうですか？今、逆にどうですか？なんか、残業とかあるんですか？
思いますね。 今はもうそんなないです。
あっ、バシッて帰れるんですか？ああ、システムエンジニアはすごいですね。いいですあ、ま、ま、今厳しいですもんね、確かに。あの残業とかね。うん。
基本的には ま、そうですね。で、私は結構普通に、残業帰りたいタイプなんで
ああやらない派
あ、はい、したくない派、したくない派なんで、ま、なんかそのそのようにま、一応努力はしてますね。できるだけ残業しないようにいろいろ工夫して、努力はしてはい。
うーん、いいですね。 いいですね。うん。ああ、そうなんですね。うんうん。素晴らしいですね。うん。そうですよね。確かに。いや、色んなお仕事されてて。ねえ。うん。
いや、でもこっちもなんすごい面白かったです。色々、なんか
ああ、あ、そうですか。ありがとうございます。うん。
あんまね、珍しいお仕事だと思うんで。うーん。う。
あっ、いや確かにあまりね、その地域きがね、限られてくるかなって。あ、色々ありがとうございました。は
うん。ざいました。

ははい。まあまあ主に会議とかね、そういうことなんですけどね。
ええ、ななんかすごい、なんかすごそうな会社ですね。ななな。<laughs>
いやいやいやいや。わた、そうそう、会社さんはすごいです。そうそうそうです、はい。私はなんか、雇われてるだけなんで、あれなんですけど。うん。
<laughs> あ、そうなんですね。いやな、いや、なんか、なんかすご多分相当優秀なエンジニアさんが多分
ああ、そうなんですか。<laughs> いや、でも全体的にすごいじゃないですか、エンジニアさん。
きてきてる。いや、そうなんじゃないですかね。 ああ、いやいや、全然まだまだ端くれなんで
いやいや。
そんなことはないんですけど。
何年ぐらいなんですか？お仕事始めて。
いやいや、まだ。まだ5、6年ですよ。
いや、すごい。え、まだなの？それでも。<laughs> ええ！え、なんかすごい、もうね、大体いっしゅう分かったとかじゃない、ないんですか？まだまだなんですか？
いやいや、全然ですよ <giggles> 全然ですよ。ほん ああ、でも慣れてはきましたね。
あ、そうですか。素晴らしいですね。そうなんだ。うん、何系とか聞いてもいいですか？
ほん、とに、さいし 僕は基本的には、あのバックエンドっていう裏側の、まあ、なんかそういう、あ、ホームページとか、なんか、アプリとかを作るのではなくて、いや、そういうのではなくて、その裏側の、なんかそのデータ管理だったりとか、うーん。
うん、うん。 へえ。はいはい。 ああ！すご。うわ！あ、めっちゃすごい。うん。うん。 ええ。 ああああ、なるほど。すごい。あ、だからバグとかって、ああ、出てくるんです。ああ、大変ですね。ええええええ。いや、すごいですね。ほんとに。いや、そうですか。
そうですそうです。こう、データの操作とかをやる方が多いですね。 うん。<chuckles> いや、ありがとうございます。なん、めちゃくちゃ褒めていただいて。
ああ、いやもう、ほんとにね、尊敬しかいや、ほんとなんですよ、日々、尊敬しかないんで。<laughs>
<laughs> そうなんですね。
そうなんですね。どどうですか？そのお金と